Hier.
Hallo. <chuckles> Äh.
Ähm, na, wie geht's?
Ganz gut, hatte einen ganz guten Arbeitstag eigentlich und jetzt, ja, zu Hause hier mit den 3 Katzen. 2 sind ja vor mir, einer ist zu Besuch. Also, wenn im Hintergrund so 'n Ferrari
Wie geht's jetzt besser mit der Katze?
Ja, es geht ganz langsam voran. Der ist halt sehr ängstlich und es dauert halt, bis der seine Angst ablegt. Also, der schmeißt manchmal seinen Ferrari-Motor an, so klingt der, wenn er so Angst hat und sein Gegenüber abschrecken will. Aber gekämpft wird nie. Es ist immer nur 'n bisschen Gejaule und dann entfernen sie sich beide.
Oh. Immer nur Gefauche.
Ja, genau.
Oh, und und dem seiner dem sein Herrchen ist im Urlaub?
<sighs> Ja, noch nicht. Sie sind sie bereiten sich gerade vor, die müssen für 1 1/2 Monate in der Türkei und danach, wenn sie zurückkommen, müssen sie erstmal von einer Airbnb-Wohnung in die andere, bis sie dann 'ne eigene Wohnung finden, bleibt er dann weiter bei mir. Also, er wird locker 2 Monate bei mir bleiben, denke ich.
Und du und du machst es denen als Gefallen?
Ne, die haben die bezahlen mich dafür.
Ah, okay, gut. <chuckles>
Das ist und die haben auch Futter und so gekauft und Streu. Ja. Ähm, ja, apropos Streu, ich habe denen gerade gesagt, wir haben telefoniert, dass die vielleicht auch: „Vielleicht könnten wir mal eines dieser selbstreinigenden Katzenklos reinigen.“ Ich finde, das ist so eines der besten <giggles> Entdeckungen Erfindungen der Welt.
Gut. Das ist ja nicht schlecht. Hast du eins?
Ne, ich nicht, äh, noch nicht, aber die Frau wird mit ihrem Mann sprechen. Anscheinend geht's ihm finanziell nicht schlecht und die meinten: „Ja, vielleicht können wir ja sowas probieren.“ Ja, und dann können sie das ja mitnehmen, dann nach Hause, wenn sie ihn abholen. Behalten würde ich
Aha. Oh. Vielleicht bringen sie das dann zu dir, meinst du?
Ja, die müssten die würden das ja eh zu mir bestellen, auch meine Adresse. Ich habe ja alle 3 Katzen hier bei mir. Ja.
Mhm. Cool. Dann könntest du's mal ausprobieren. Also, ich finde ich habe es schon gesehen, das funktioniert gut, dieses, ja.
Ja. Ja? Muss man da irgendwie so die Sensoren und so reinigen, weil die mit der Zeit verschmutzen können?
Nicht, dass ich das mitbekommen habe.
Irgendwas. Mhm. Vielleicht kannst du mir nachher mal so 'n Modell schicken.
Ähm. Ja, kann ich dir Ähm, ich kann dir sagen, dass das ähm, dass man da nur einmal in der Woche eigentlich das dann ausleeren muss und ja. Nur einmal in der Woche musst du da was machen.
Genau, weil Ja. Echt? Also, das Produkt also, kommt die Kacka schon in eine Tüte, und das ist dann schon zu, oder?
Ja. Das ist in einer Tüte. Es ist, äh es ist noch nicht zu. Du du schließt es dann nach 1 Woche, aber du riechst es nicht.
Ja. Ja. Ah ja, okay. Aber reicht wirklich? Aber wie groß ist denn dann muss der Behälter ja riesig sein. Ich meine, ich habe 2 Katzen, jetzt 3.
Ähm, der Behälter ist ziemlich groß. Ja, ziemlich groß.
Ah, und der gibt dann wahrscheinlich per App Bescheid: „Hier, Kacka leeren, <chuckles> es ist wieder voll." Nehme ich an.
Äh, ne, ne, ungefähr einmal die in der Woche, aber die s äh, die sagen dann ähm
Mhm.
dass man also wenn du das jetzt früher machen müsstest, dass du es dann riechen würdest auch.
Mhm. Okay, aber ja.
Also, würde anfangen zu riechen?
Mhm, okay.
Dann wüsstest du es, dass es dass es, äh, an der Zeit ist
Und man muss speziellen Streu dafür verwenden, ne, habe ich ge gelesen.
Das weiß ich nicht.
Mhm, okay. Ja gut, das wenn du mir nachher das Modell schickst, kann ich mir das genau angucken.
Mache ich.
Ja, was für Entdeckungen gibt's eigentlich noch, was du persönlich toll findest, außer jetzt Katzenklo in meinem Fall?
Ähm, der kleine Robo-Staubsauger, gefällt mir.
Ja. Den fand mein Kater Mops ja auch toll. Ich habe da so 'n Ka Karton draufgeklebt. Ich hatte mal sowas und der er hat sich reingesetzt und wurde hin und hergefahren.
Ähm. Aha. Und, also, dann benutzt du den auch, diesen Robo-Staubsauger?
Nicht mehr. Ich habe gemerkt, der fährt nur noch rum, so cruised nur noch rum, aber der macht nichts sauber. Die müssen schon sehr schwer sein, finde ich, damit die wirklich Druck auf dem Boden ausüben.
Oh. Mhm, also, der, den ich hier habe
Ja.
der, ähm der macht 'nen guten der der der ist gut für um das ganze die ganzen Haare aufzusaugen. Also, da sehe ich 'n großen Unterschied.
Ah. Ah super.
Aber das ist auch so 'n Holz ähm, Boden.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob das 'n Unterschied macht, wahrscheinlich schon. Also, dass es einfacher ist auf dem Holzboden als als auf, ähm, 'nem Teppich.
Ja. Ja. Eigentlich plane ich, für die ganze Wohnung Teppich zu holen. Ganz Flächenteppich, wie es sich in einem türkischen Haus gehört, weil es ist viel einfacher zu reinigen, schnell mit dem Staubsauger rüber und gut ist. Weil mit nass wischen
Ähm, du meinst, Teppich ist einfacher?
Ja, finde ich schon. Einfach schnell mit meinem Dyson drüber, mit dem Staubsauger, und schon ist das
Ja, das ist auch kein das ist auch 'ne gute Erfindung, der Dyson <giggles> Staubsauger.
Ja, total. Also, das macht Spaß, das Ding zu benutzen, hätte ich nie gedacht, dass ich mal sagen würde, ich mag es Staub zu saugen. <giggles> Weil es ist bisschen wie so 'ne Waffe, ne, in der Hand, so wie 'ne Pistole fast.
Ja, nur weil, kein Kabel da ist, aber. Ja, aber es ist doch äh, ist doch, weil weil man sich nicht mit diesem Kabel und das ist auch nicht so schwer.
Ja. Ja, genau. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich immer wegen dem Kabel davor gedrückt, äh, Staub zu saugen. Ja, es nervt einfach.
Ja, ich und dann muss man das Ding hi ähm ist die sind auch schwerer, die, die 'n Kabel haben.
Mhm. Ja. Und das Ding hat ja viele Aufsätze, das ist auch praktisch.
Ungeschickt. Ah, okay.
Ja, und da gibt's sogar 'nen Spezialaufsatz für Katzenhaare, so Katzen Hundehaare auf Sofa. Das saugt das dann nochmal ein.
Mhm. Und das hast du auch?
Ja, das kommt automatisch mit dabei. Ja, also also wenn du dir das mal h holen willst, es gibt immer verschiedene Modellnamen mit V was weiß ich, Animal. Das Animal bedeutet nur, dass dieser eine Aufsatz dabei ist, aber also mehr auch nicht. Man muss jetzt deswegen nicht 'n teures Modell holen.
Ah, okay. Okay, und das ja.
Egal, was gibt es noch für tolle Erfindungen? Ja, äh, ich habe vorhin so 'ne Nachricht ge gesehen bei LinkedIn, so 'ne private Nachricht, da hat mir jemand 'nen Job vorgeschlagen. Ich hatte keinen Nerv, keine Kraft, das alles durchzulesen, copy-paste in ChatGPT ja, ja, genau.
Ja. War das 'n Recruiter? Ah.
Habe das in ChatGPT reingeklebt und gesagt, ist das was für mich? Und dann der kennt mich ja schon durch die früheren Gespräche. Ich habe ich sage ich habe den ja schon gesagt öfters
Ja. Anstatt es durchzulesen, ha? Weil das einfach zu blöd ist.
Ja, der hat dann direkt geschrieben, das ist nichts für dich. Das ist einfach super. Also, Zeit und Energie sparen wirklich. ChatGPT ist 'ne tolle Erfindung.
<chuckles> Ja, das ist gut.
Wobei, <blows air> perfekt, es ist alles andere als perfekt, die KI-Systeme. Die machen echt sehr die lösen die können sehr schwere Sachen easy lösen, aber die machen auch total bescheuerte Fehler dann aber. Gut, das
Aber du hast jetzt auch nur die Standard-ChatGPT, nicht die, äh, Premium?
Ne, ich hatte lange Zeit Premium, aber ich habe dann irgendwann gesehen, das hängt total, der Server.
Aha.
Dann habe ich mir Premium von dem Grok geholt, das AI von Elon Musk und da hatte ich dann 'ne Diskussion mit dem Sprachassistenten. Der hat auf Deutsch nicht ausrechnen können, wie viele Stunden eine Woche hat. Das hat mich so aufgeregt. Auf Englisch macht er es richtig, aber nicht auf Deutsch.
Ja. Ja, es ist besser, diese KI auf sch Englisch zu benutzen.
Ja. Wahrscheinlich. Vielleicht haben die das auf Deutsch, müssten sie's vielleicht nochmal nachprogrammieren, ja.
Mhm, ja, das ist noch nicht trainiert genug.
Aber eigentlich brauchen sie's ja nur zu übersetzen, aber gut. Aber 'ne geile Erfindung war auch, finde ich, äh, Navigationssystem. Also, ich bin echt einer mit'm schlechten Orientierungssinn und als ich nach Barcelona zog, konnte ich von überall nach überall hin, nur mit Google Maps.
Ja.
Das da hat man echt das Gefühl, man ist in der Zukunft, ja, genau.
Das ist perfekt. Ja, total.
Mhm. Ich habe auch ChatGPT vorgeschlagen, dass die gen hast du mal Star Trek geguckt?
Ähm ja? Nein.
Aber d vielleicht hast du mal so beim Zappen gesehen. Die haben ja so coole Uniformen und da ist so 'n wie heißen die nochmal, so 'n S Sens od Sender oder so auf der Brust, so 'n Star Trek-Zeichen. Die klicken drauf und dann, wenn die „Computer“ sagt, das ist wie 'n Sprachassistent, ne? Und ich habe gesagt: „Den ChatGPT-Assistenten, den müsst ihr in sowas einbauen, in so 'm kleinen Teil“
Mhm.
„was man dann an den sein T-Shirt so dran machen kann“, weißt du, draufklicken: „Computer, wie ist das Wetter morgen?“ oder so, ne? Das wär voll cool eigentlich. Aber, kommt sicherlich auch irgendwann.
Oh. Okay. Mhm. Ähm. Ja, ich überlege gerade. Das gibt es wahrscheinlich schon, aber ähm, oder wird entwickelt.
Mhm.
Ähm. Ja, ähm, ich meine, es ist 'n bisschen so wie die Apple-Watch, oder?
Was denn?
Ähm, den
Was ich gerade beschrieben habe?
Ja.
Kann die Apple-Watch denn auch schon so ganz normal reden wie Chat-GPT?
Weil wegen dem wegen der Siri, denke ich.
Aber Siri kann ja nur so, normale Sachen ausführen, wie: „Stell einen Arm Alarm oder einen Wecker“ „habe ich neue E-Mails“, oder?
Ich weiß nicht, weil ich das nicht benutze
Oder kann der ganz normal ach so, okay.
aber ich ich, ähm, würde denken, dass es da, wenn es Beschränkungen gibt, nicht mehr lange wird es nicht mehr lange geben.
Mhm. Ja. Ja, die müssen das irgendwann mit dem KI-Sprachassistenten kombinieren, dass man das beides hat in einem.
Ähm.
Ähm.
Ja s das wird sicher ganz schnell gehen.
Ja. Also, manchmal
Und Ja, s s
Auf LinkedIn sieht man ja schon mal so coole Entdeckungen und Erfindungen, ne, für die Zukunft. Da habe ich gesehen, da hat so 'n Deutscher so 'ne int so 'ne intelligente Mülltonne, äh, erfunden.
Oh, habe ich auch, ja.
Du schmeißt da was rein, und die Mülltonne erkennt, was für 'n Müll das ist. Papier, Plastik oder Essensreste und tut das dann in d in das jeweilige jeweilige Fach, ja.
Automatisch. <chuckles>
Na gut, für die ganz Faulen. <laughs>
Ach, okay. Ja, die Frage ist, <sighs> ob das Sinn ergibt. Oder ob es ob wir was anderes brauchen, also.
Ja. Ja, aber die Deutschen sind ja so Recycling Fans und deswegen.
Ja, ja, sind sie. Äh, aber recyceln die Deutschen auch tatsächlich oder ist das also ich meine, wird das dann auch tatsächlich getrennt am Ende? Also, oder
Mhm. Also, zum Beispiel bei uns im Büro habe ich bemerkt, in der Küche haben wir so 5 oder so verschiedene Mü äh, Mülleimer, ne, so für die ganzen verschiedenen Müllsorten. Aber dann in äh, in unserem Büro selber haben wir 1 Mülltonne für alles, wo ich mir denke: W warum wird dann hier im Büro nicht getrennt? Da muss man auch die verschiedenen Eimer auch hier hinstellen.
Mhm.
Ja, also und die ja.
Oh. Ja, sie das macht keinen Sinn, äh, ich habe auch mal in 'nem Büro gearbeitet, wo die die die hatten das getrennt.
Eben. Mhm.
Also, ähm, recyclet von dem anderen regulären. Und dann, als sie den Müll eingesammelt haben, da haben sie beides zusammen in eine Tonne.
Mhm. Ja, wunderbar. Ja, das hat früher mal unser Lehrer gesagt, dass der grüne Punkt Schwachsinn ist, weil auf dem Müllhaufen da auf der Deponie wird eh alles zusammengeschmissen.
Ja, und das
Denke, das ist auch nur alles nur Sachen, um Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen, irgendwie oder irgendwas äh, vom Staat subventioniert zu bekommen. Ja, es ist vieles, was so nach außen getan wird, als würde man das für die Menschheit oder für den Planeten tun und dann macht's doch keinen Sinn. So wie, was weiß ich
Ich weiß es nicht, es ist komisch.
Kleinigkeiten, w sagt man ja irgendwie: „Ja, die Kühe sind Schuld an 'nem w Umwelt äh, Schmutz“. Und um das zu besprechen, fliegen die ganzen Politiker mit ihren Privatjets hin und her. Ja, es ist auch, äh, witzig so. Die ganzen Gipfel da, wie die alle da hinfliegen, mit den Privatjets.
<giggles> Ja, stimmt. Oh mein Gott, die sind so schlimm.
Mhm.
Ähm, ja, den denen kann man überhaupt nichts glauben.
Ja, ich hoffe, KI ersetzt irgendwann Politiker, wobei, KI wird natürlich auch programmiert. Kann ja auch nicht so objektiv sein.
Ähm, ja, das ist halt die Sache. Ähm, KI könnte alles viel besser machen
Ja, es Mhm, ich habe mal von ja, ich habe mal von einem YouTuber, den ich folge Der macht eigentlich so spirituelle Themen, so Astralreisen und so. Aber natürlich besprechen sie oder erwähnen sie auch schon mal politische Themen, die dann auch alle besch äh, alle betreffen. Die meinten, ähm das sind die Matrixer, dass man mal so s ich glaube 16.000.000
aber es muss programmiert sein. Mhm.
Bücher oder so hochgeladen hat in ein super KI-System.
Ja?
Und das war super schlau, das Ding, ne? Und dann hat man gefragt: „Was ist mit der, äh, Corona-Impfung? Ist das schädlich?‟ Und das System hat gesagt: „Ja, es ist schädlich, zu riskant.‟ Und dann haben sie es abgeschaltet, weil es den, äh, Pharmaunternehmen und so nicht gepasst hat.
Ah, okay. Mhm, so bescheuert.
Weil diese ja ja typisch Menschheit.
Ja, deswegen kann die KI auch nicht irgendwie die Welt retten, ne, weil es halt von Idioten beeinflusst wird.
Mhm. Man merkt das schon, wenn man einige Themen anspricht, so mit ChatGPT oder so, man merkt schon, dass der so voll seine Grenzen hat, dass der so programmiert wurde.
Ja, ja, genau. Ähm, so, ähm
Ja, best ja. Ja zum Beispiel: „Ist die Impfung gefährlich?“ Und so, ne, und dann verteidigt er natürlich voll. Sowas, so die die Mainstream, M ,äh, Meinung. Aber gut, wird ja halt von Menschen programmiert, was will man erwarten.
Ja. Ja.
Aber mal gucken, was uns noch erwartet in nächster Zeit. Ja. Ja.
Ja, es ist halt es müsste nicht so sein. Es müsste echt nicht so sein. Es ist halt man könnte es auch anders machen.
Ja.
Aber die die müssen ich denke, die müssen die Grenze ja irgendwo setzen, mit dem, was, äh, die KI machen kann für uns und die setzen das halt einfach de den der Filter ist halt unmöglich.
Mhm. Ja. Ja. Ja, das ist leider so mit Menschen, also, <smacks lips> die beschränken da alles nach ihrem Geschmack. Aber gut, wir können ja das nächste Mal nochmal darüber sprechen. Ist 'n interessantes Thema.
Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Mhm. Bis dann. Tschüss.